Ừ, mình biết.
Kiểu như là nó giúp cho biết được ở chỗ nào gì mà có, ưm, săn, a, săn bắn trái phép nè, cũng như theo dõi được nạn cháy rừng, phá rừng nè, kiểu vậy. Ơ drone, công nghệ vệ tinh ấy, ừm.
Ờ. À, à, à, đúng. Đồng ý nha, a, công nghệ drone với vệ tinh là khác nhau, ờ, công nghệ drone là những cái con, a, máy để mình điều khiển bằng có thể là bằng, à, tự động AI hoặc là ừ, đấy.
Dạ đúng, drone được đúng, mình biết, mình biết. Đúng, hông hông mình biết. Vâng, vâng, mình biết. Cái đấy có vâng, cái đấy mình biết. Vệ tinh thì, ờ, vệ tinh thì nó đâu khác gì drone đâu, giờ drone thì mình lại tới đấy coi cũng được trực tiếp luôn, còn đi vệ tinh thì mình nghĩ cũng coi được, ờ, hình, ờ, tình trạng băng tan, ơ, các cực, kiểu vậy. Còn hành động bắt đánh bắt cá trái phép thì, ờ, chắc cũng, ơ, tùy thôi, nhưng mà cơ bản giờ công nghệ bắt đầu tiên tiến hơn rồi.
Ừm. Ừ. Ừ. Ừ. Hiểu, hiểu, hiểu. Đồng ý, đồng ý, mà bạn biết á, khi mà sử dụng, à, công nghệ để mà bảo vệ cái việc cháy rừng nè, thì đó là do vệ tinh, đúng hông? Có thể nhìn từ trên cao xuống, nhưng mà làm sao để mà khi cháy rừng xảy ra rồi á, thì mình giảm thiểu thiệt hại nhất có thể, thì lúc đó là sẽ cần những cái công nghệ mà liên quan tới chữa cháy rừng, đúng hông? Đó, mà bạn biết á, một cái vụ cháy rừng á nó không có đơn giản như là cháy nhà. Ừm.
Ừm. À, vâng. Ừm. Ừm, vâng, đúng rồi, chữa ừm. Ồ! Trời ơi! Thiệt ôi, vâng, cứ cứ kiểu như nó cháy là nó cháy, nó lan ra ấy, nó không bao giờ ngừng, chừng nào còn rừng chừng đấy còn cháy. <chuckles>
Đúng rồi. Đấy, tại vì căn bản á, khi mà cháy rừng á, nó không phải là đơn giản là người ta đốt thì nó cháy, mà là, kiểu, là do cái nhiệt độ đó lâu quá rồi không có mưa chẳng hạn đi. Đó, nó làm cho cái nhiệt độ của khu vực đó nó cao quá rồi thì khi mà cái x việc đám cháy nó xảy ra á, là cực cực kỳ khó để dập tắt luôn, nó không có giảm được cái nhiệt độ bằng nước không thường nữa, kiểu như vậy, khó lắm. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm, wow! Ờ. Ôi! Thiệt, vừa Ôi! À, vâng, tại vì cũng nghe côi cũng căng thiệt á chứ, thiệt, kiểu à, đúng rồi, còn nữa, kiểu như, à, bạn có biết mấy cái cảm biến nữa không? Qu quên nói cái đấy.
Ừ. Ừ.
Cảm biến, kiểu như là bạn có biết cái chất đo lường chất lượng không khí, nước và độ ẩm nữa nè, kiểu vậy. Mình nghĩ nó cũng giúp cho mình cũng biết được, ờ, tình trạng chất lượng không khí rồi, ờ và môi trường thì cũng đo được, ờ, tình trạng nước thế nào vậy, ờ, đấy. Mình nghĩ nó giúp cho việc sử dụng tài nguyên nông nghiệp nó ô kê h thông minh hơn nữa ấy, mình nghĩ vậy. Ừm.
À, ừ, ừ, mình biết, mình biết. Ờ, mình hiểu. Ừ, ừ, ừ. Ừ, ừ, ừ, mình hiểu, mình hiểu. Thì nói chung là khi công nghệ nó phát triển ra được những cái, a, cảm biến như vậy, cảm biến nhiệt nè, cảm biến, à, về nước này nọ, kiểu như mật độ không khí, vân vân. Thì nó giúp cho cái khi mà môi trường nó chẳng hạn như là cảm biến, ơ, về khí thải đi, thì nó giúp cho mình biết là cái khu vực đó có khí thải cao hay sao đó để mình có được cái cách, gọi là, xử lý chẳng hạn, như là chính quyền tha để, à, sẽ tìm cách để mà liên lạc và trao đổi với lại cái những cái nhà máy mà tạo ra cái sự ô nhiễm, đúng hông? Để có những cái biện pháp để khắc phục nó đi, đó.
Ừm. Ừm, ờ. Đó. À, vâng. Ừm. Ồ! À, vâng, vâng, à. Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. À, à. Ừm. Sao kiểu như, à, hay còn về giao thông nữa, bạn biết xe điện hông? <chuckles>